<chuckles> "Ai ai, eu tenho ideias e escrevo", sabe. É porque tu não está te desconectando dele. Então assim, seria importante tu tentar desconectar. Olha, fechou o laptop é uma mensagem que está dando para o teu cérebro: "Agora eu não vou" termina tudo que tem para fazer, óbvio, né. Fechou, fechou. Agora é outro assunto, agora é a minha saúde, agora é a minha alimentação, meu esposo, ou o exercício físico, que eu não sei nem se tu tem na tua escala, na tua agenda, né, se tu consegue colocar ou não, seja uma caminhada ou ir em uma acade enfim
Realmente. É verdade. Cer
tem que dar uma olhada se tu está dosando as coisas corretamente, sabe. Me parece que não.
Sim. Aham. E você acha que tem alguma prática, tipo assim, às vezes não sei porque eu já ouvi muita gente falar de higiene do sono, de algum alongamento, alguma coisa assim prática, para fazer antes de dormir nesse tempo.
Uhum. Meditação. Sim, sim, a primeira higiene do sono que tu precisa fazer, no teu caso, assim, estou entendendo, é não ter laptop por perto, primeiro. Bem simples para ti, laptop tu não leva para o quarto, não leva para o lado da cama, não leva. Celular também não. Existe situações de meditação. Tem pessoas que procuram na internet aquelas músicas, que se escrever assim, ó: “música para relaxar o cérebro”, “música de relaxamento”. Tem até umas que falam agora de como se fosse um som específico que acalma o cérebro. Eu não sei te dizer o nome, mas é bem interessante. É uma linha, aí, de pesquisa que tem sobre isso, então são coisas que você pode fazer. Você vai se desligar do do trabalho e vai se ligar nessas coisas, entendeu. Automaticamente tu já vai começar a relaxar. Tu vai começar a pesquisar, ver músicas calmantes, músicas para dormir. É é uma frequência que tem, é um som que diz que é muito bom. Eh, então seria bom tu dar uma olhadinha nisso. Hum.
Certo. Uhum. Hum. Olha, que legal. Aham. Hum. Nossa, é isso que eu preciso. Hum. Uhum. Certo. Eu não tinha parado para eu não tinha parado para lhe coligar, isso que você falou do som, é muito real. Porque eu gosto de sons ambientes, sabe, uma música, talvez, mais calminha para ir diminuindo, talvez, os batimentos cardíacos. É uma coisa a se levar em consideração mesmo, você tem razão. E até e assim, você acha que seria importante, então, eu montar isso de uma forma, uma atrás da outra, por exemplo, jantar mais leve, né, que você disse, mínimo 4 horas antes, não levar notebook para a cama, isso é o mais difícil para mim, confesso que é o mais desafiador.
Sim. É. É, muito importante. Hum. Uhum. Sim. Mas é o que tu vai ter que fechar. Parou de trabalhar, fecha o notebook. Está terminou a aula, já fez tudo o que tinha que fazer, tem que fechar. Precisa, entendeu, a forma de tu desconectar.
É, porque É.